Ach, echt? Wahnsinn, ne?
Mhm. Mein Körper ist da schon so erpicht drauf, jetzt keine Giftstoffe aufzunehmen. Ich ernähre mich auch extrem gesund eigentlich, also, ähm, viel Gemüse, leider zu viel rotes Fleisch. Ich habe mit meiner Frau gestern oder heute da drüber geredet, dass wir das rote Fleisch runterfahren müssen. Ähm, äh, das ist nämlich auch nicht gut für'n Blutdruck.
Mhm. Ja. Oh, okay. Ja, ja. Ja, aber das ist aber doch trotzdem also, ne also rotes Fleisch und Gemüse in der Kombination, solange keine Kohlenhydrate dabei sind, ist ja eigentlich eigentlich relativ sauber, ne, also
Mhm. An sich schon, aber, äh, für mein junges Alter ich bin noch in meinen 20ern grad 'n großen Gesundheitscheck gehabt. Der Arzt meinte: „Alles top!” Meine Cholesterinwerte sind gut, aber sind nicht im Idealbereich, und alles andere ist im Idealbereich, und deswegen habe ich daran gedacht. Und weil meine Eltern haben wirklich alles, äh, Krankheits also, mein mein Vater ist, äh, herzkrank, der hatte 'nen Herzinfarkt Gott sei Dank überstanden, le leberkrank, nierenkrank, zuckerkrank, hat Gelenkprobleme, Augenprobleme, Sehprobleme. Meine Mutter ist hat 'n Bluthochdruck, Cholesterin. Deswegen ich bin für alles, äh, geeignet, Gott sei Dank. <laughs> Nein, Spaß beiseite. Äh, und deswegen, äh, bin ich da vorsichtig.
Mhm. Mhm. Ach. Okay. Mhm. Oh, Gott. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und, merkst du jetzt also es es muss ja auch mal so 'n paar Tage geben, wo du sagst, ne: „Ich esse jetzt noch mal ich hab jetzt 'n Snack“, oder irgendwie, was weiß ich, äh,
Mhm. Ich gehe zu Burger King und haue mir so richtig schön 'n Big King rein, ja?
<laughs> Echt?
Mhm. Ja, ma mache i mache ich sehr gerne ab und zu mal oder oder irgendwie so frittiertes Hähnchen ich liebe diese Chicken Wings von KFC. Wenn wenn die gesun wenn's davon 'ne ko gesunde Alternative gäbe, dann würde ich da mein ganzes Geld rein investieren.
Mhm. <laughs> Oh, Gott. Ähm. Aber es ist ja auch wichtig, weißt du, weil sonst macht's ja keinen Spaß. Also, irgendwann musst du ja auch mal so 'n einfach nur so mal so 'n wenn man so einen Tag nimmt, ne, oder einen Abend und dann mal richtig irgendwie alles reinhaut und dann ist wieder gut, ne? Ähm, aber meine Frage ist jetzt: Wenn du das machst, ne also wenn du jetzt irgendwie zu Burger King gehst oder KFC oder sonst irgendwas, merkst du das dann auch gleich im Schlaf?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.